Hallo. Ich habe, äh, eine Frage oder ich bräuchte mal einen Rat. Und zwar, habe, ähm, einer Freundin, ähm, über 300 € geliehen und sie konnte es mir nicht, äh, direkt auf einmal zurückgeben, deswegen haben wir be ähm, haben wir beschlossen, dass wir das als Ratenzahlung machen, ähm, am Anfang hat das gut funktioniert, aber jetzt, ähm, kommt sie mit der Ratenzahlung einfach nicht nach. Ähm, es sind jetzt schon wieder 3 Monate vergangen und, ähm, jetzt sind es, ähm, noch, äh, 100 €. <chuckles> Und, ähm, ja, jetzt wollte ich mal fragen, wie ich da am besten vorgehen kann oder ob du irgendwie einen Ratschlag hast, wie ich die dazu bewegen könnte. <chuckles>
Okay. Mhm. Okay. Mhm. Okay. Okay. Ja, verstehe. Das ist auf jeden Fall 'n heikles Thema, äh, vor allem Geld auszuleihen und dann das auch das das Schwierige ist ja dann auch das Geld wieder zurückzubekommen oder danach zu fragen. Also, innerhalb von 3 Monaten hat sie ja schon 200 € zurückgezahlt und ist jetzt nur noch 100 € übrig. Ähm, war diese Vereinbarung, diese monatliche diese monatliche Rückzahlung eher mündlich oder schriftlich vereinbart?
Ja, wir haben das, äh, nur mündlich gemacht, weil ich dachte, unter Freunden bräuchte ich jetzt keinen schriftlichen Vertrag.
Okay. Genau. Ganz genau. Vor allem, wenn das auch so in Anführungsstrichen kleiner Betrag ist für für 300 €. Aber das Gute ist ja, dass sie dass sie schon 60 % dazu zurückgezahlt hat. Jetzt wartest du noch auf die auf die restlichen, äh, 30. Hast du da schon mal angesprochen, ob sie diese die, äh, 100 €, die sie dir noch schuldet, auch aufteilen könnte, also, 50 und 50?
Genau. Ja, das habe ich ihr auch schon angeboten. Und, ähm, sie sagte auch, dass das halt auch schon sehr nett wäre, dass sie's noch mal stückele. Ähm, und dann hat sie mir auch gesagt, dass wir das dann mit diesen 50 € gerne so machen können. Und da habe ich ihr gesagt: „Okay, ähm, weil wir uns jetzt mitten im Monat befinden, dann, ähm, einfach zum 1.“ Und das hat dann halt auch nicht hingehauen. Also, ich habe dann so auf mein Konto geguckt und dann dachte ich: „Okay, ich warte jetzt noch mal 2 Tage. Manchmal, äh, dauert's ja auch so 'n bisschen, bis das Geld angekommen ist.“ Aber dann, ja, nach ich glaube, dann habe ich fast noch 'ne Woche gewartet und dann habe ich mich wieder bei ihr gemeldet und habe gesagt, dass, äh, leider kein Eingang von also, kein Geldeingang zu sehen war, ob sie es vielleicht vergessen hat. Und, ähm, dann druckste sie w-wieder rum und sagte: „Ja, ähm, äh, dass es diesen Monat auch wieder schlecht ist.“ Und ja und ich renne da eigentlich nur noch hinterher und ich weiß so langsam auch nicht mehr. Ich habe auch schon überlegt, okay, wenn Sie 50 € nicht, ob wir dann noch mal auf 25 € runtergehen. <chuckles>
Mhm. Mhm. Okay. Genau. Mhm. Mhm. Ja. Mhm.
Ähm, das wäre jetzt vielleicht auch so der nächste Schritt, aber, ähm, da es ja es funktioniert halt einfach nicht, ähm, hm.
J genau. Also, da willst du dann auch nicht in einem ähm, in einem endlosen Kreis jetzt auch landen, wo du dann mit dem Betrag einfach runtergehst und dann die Zeit auch aufschiebst. Also, ich verstehe zwar schon, woher du kommst, also, dass du auch von der 50 auf die 25 runtergehst, aber was wäre dann der nächste Schritt? Willst du dann runter auf 10 oder willst du dann runter auf 100 Tage und 1 € im am Tag? Ähm, das das würde dir auf jeden Fall nicht guttun. Ähm, was auf jeden Fall helfen könnte, ist, äh, ein offenes Gespräch mit deiner Freundin zu haben und sagen: „Ja, alles klar, ich habe dir zwar geholfen mit diesen 300 €“ und auch anerkennen, dass sie die 200 schon zurückgezahlt hat, jedoch die 100, die du jetzt nicht in deiner Tasche hast oder auf deinem Konto hast, die bringen dich jetzt in eine schwierige Situation.
Mhm. Mhm. Also, ich bin auch noch Studentin und ich, äh, habe zwar auch 'n kleinen Minijob, aber es ist ja auch alles viel teurer geworden. Man merkt es ja alleine, wenn man einkaufen geht. Und auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, auch wenn's nur noch 100 € sind, aber die helfen mir dann auch, wenn's bei mir wieder knapp wird. Und ja, äh, ich habe habe auch schon versucht, mit ihr zu sprechen und ähm, aber sie findet immer wieder irgendwie neue Ausreden. Und, ähm, ich habe dann was du ja auch eben schon angesprochen hast, ob ich dann von den vielleicht von 50 auf 25 und dann vielleicht auf 20 auf 10, ähm, das ging mir halt auch schon durch den Kopf, zumindest 10, immer 10 €. Ich meine, das wären dann 10 Monate. <giggles> Aber dann aber was wäre, wenn ich das dann mache und dann, gut, kommt vielleicht einmal 10 € und dann im nächsten Monat wieder nicht. Und, äh, dann hä muss ich wieder darauf erinner oder sie daran erinnern. Also, es ist grade wirklich wie so 'n Kreislauf und es nervt mich auch einfach nur noch. Und, ähm, vor allem, als ich ihr das Geld geliehen habe, hat sie mir ja auch versprochen, es sogar komplett auf einmal zurückzuzahlen. Und dann kam aber raus, dass sie's doch nicht konnte und dann haben wir uns ja halt geeinigt mit diesen, äh, Raten, aber es funktioniert vorne und hinten nicht. Ich habe auch schon so innerlich gedacht, okay, wenn's jetzt nur so 20 € wären, die jetzt noch fehlen, vielleicht auch noch 30 € dann würde ich sagen: „Okay, komm. Ich habe jetzt keinen Nerv mehr. Ich lasse es jetzt einfach. Dann hat sie halt die 30 €, keine Ahnung, was sie dann damit macht.“ Aber was ich halt schade finde so, dass sie halt Ausreden erfindet. Und, ähm, wir sind jetzt zwar nicht die besten Freundinnen, aber wir sind schon gute Freunde. Und und ich finde, unter Freunden sollte man dann auch schon ehrlich sein, wenn äh, wenn sie auch mir sagt: „Ja, ich habe grad überhaupt kein Geld“, dann würde ich sagen: „Okay, melde dich wieder, wenn du Geld hast," dann brauche ich nicht jedens Mal mich aufregen, wenn ich auf mein Konto gucke.
Mhm. Ganz genau. Mhm. Mhm. <chuckles> Ganz genau, und Mhm. Mhm. Ja. Genau. Mhm. Genau. Mhm. Genau. Genau, dann weißt du wenigstens Bescheid, was die Situation ist, an anstelle von du deinem Geld hinterherzujagen. Aber mein Rat wäre auf jeden Fall, den Betrag nicht mehr zu verkleinern, weil 100- 100 € oder sogar 50 € sind auf jeden Fall 'n größeren Betrag als nur 25 oder 10. Und dann könnte deine Freundin sagen: „Warum machst du mir jetzt 'n Riesenstress für 10 €?"
Mhm. Mhm. Gut, stimmt auch wieder.
Mhm. Wenn d also, das Problem sind nicht die 10 €, das Problem ist, dass du die g die die ganze 100 noch nicht bekommen hast. Ähm, also, wie gesagt, ich würde auf jeden Fall, ähm, dir den Rat geben, deiner Freundin das mal so zu schildern, dass du jetzt in 'ner schwierigen Situation bist. Also, sie war in einer Situation und brauchte das Geld und du warst für sie da. Und jetzt hat sich ja die Situation 'n bisschen geändert durch ihre Handlung oder sozusagen Nichthandlung oder Nicht-Zurückzahlung von den 100 €. Bin jetzt muss sie dir auf jeden Fall, ähm, helfen. Also, so so sollte es im Prinzip laufen. Jetzt, wo du schon gesagt hast, falls es nicht läuft, falls falls sie trotzdem 20 oder 30, ähm, Euro nicht zu zurückzahlt oder zurückzahlen kann, na ja gut, dann weißt du jetzt auch Bescheid das nächste Mal, wenn sie ähm, wenn sie Geld braucht, ob du das jetzt auch ähm, ob du sie auch auch finanziell unterstützt oder nicht?
Mhm. Mhm, also, es ging mir auch schon durch 'n Kopf, ähm, also, ich bin ja auch so 'n Mensch, ich helfe ja auch gerne, aber jetzt so nach dieser Sache, also, es ist jetzt auch nicht das erste Mal. <chuckles> Äh, ich hatte das auch schon mal bei einer anderen Person gehabt. Äh, da waren's jetzt zwar nicht so viel, da war ging's, glaube ich, auch irgendwie um 80 € und das hat auch ewig gedauert, bis ich die 80 € also, die habe ich dann auch in einen Schlag bekommen, aber es hat ewig gedauert. Und danach ja, und danach habe ich gesagt: „Ich verleihe kein Geld mehr.“ Ja, und dann kam halt jetzt die Situation mit meiner Freundin, die wirklich finanziell irgendwie in Schwierigkeiten steckte und dann war ich wieder sehr großherzig und dachte, „Nein, äh, ich muss ihr jetzt helfen.“ Und, ähm, ja, und dann habe ich das halt gemacht, aber ich glaube, ich weiß halt nicht, ob ich's in Zukunft noch mal machen würde. Oder m meinst du, man kann unter Freunden einen schriftlichen Vertrag aushandeln? Oder ist das irgendwie ich weiß es nicht? <chuckles>
Weil hm. Ah, okay. Mhm. Aber bis du's bekommen hast, ja. Mhm. <chuckles> Na ja, unter unter Freunden, ne, das kommt ja ganz auf die Freundschaft an. Also, wenn wenn die Freundschaft eher, äh, transaktionell ist, dann dann geht das natürlich, dann wird das da dann sind ja beide Parteien da auch, äh, damit einverstanden. Aber im Prinzip, ähm, ist das schon ein also, n äh, dein dein Wort sollte dein ähm, dein, Bund sein, ne? Da solltest du dich auf jeden Fall auch, äh, dran halten. Nun, hast du denn mal dara darüber überlegt, das nächste Mal, falls dich jemand nach Geld fragt, auch offen und ehrlich zu sagen: „Äh, es tut mir leid, ich bin Student. Bei mir wird's auch immer knapp am Ende des Monats und ich würde dir gerne weiterhelfen, wenn's mir finanziell besser geht. Ich kann dir aber leider nicht helfen.“ Hast du das schon mal ausprobiert? Weil im Prinzip endest du jetzt im Stress mit jemanden, der jetzt dir Geld leiht und das ist 'ne Situation, die kein da keiner jetzt sein möchte.
Mhm. Äh, hm Mhm, also, ähm, ich glaube, ja, ich würde das, denke ich, dann auch mal so handhaben und dann auch so s sagen, wie du es jetzt erklärt hast, dass dass, äh, ich jetzt leider nicht aushelfen kann. Und ich denke mal, 'ne Freundin oder 'n Freund müsste das halt ja eigentlich verstehen, <chuckles> ähm.
Mhm. Ganz genau. Also, es ist auf jeden Fall okay, auch mal nein zu sagen. Ähm, selbst selbst wenn du helfen möchtest, im im im Endeffekt geht's ja auch ist auch sehr, sehr wichtig, äh, wie du dich da dann fühlst und ob dich das jetzt in 'ne schwierige Situation bringt, ob zum finanziell oder oder oder mental, weil du willst ja auch helfen, aber manchmal kann man einfach nicht. Und da muss man auch ganz ehrlich mit sich selber sein.
Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, das muss ich auch noch lernen. Ich bin halt wirklich so 'n Mensch, ich kann so schlecht „Nein“ sagen, egal in welchen Situationen, auch so wenn ich grade selber viel Stress habe. Äh <chuckles>
<chuckles> Ja, das kann man auf jeden Fall verstehen.
Ja, mache ich dann aber trotzdem so: „Ah, ja, ich helfe dir jetzt hierbei mal oder ich komme schnell zu dir hin“, weil vielleicht irgendwie 'n Umzug ansteht und dann ja. Okay, aber vielen lieben Dank für deinen guten Rat, äh.
Genau. Ja, gerne doch. Und einen kleinen Tipp kann ich dir auf jeden Fall auch geben mit dem „Nein“ geben, fang mal klein an. Fang fang entweder mit kleinen Beträgen oder kleinen Situationen an, wo das wo das „Nein“ Sagen nicht so schwer fällt und dann wirst du auch sehen, dass es überhaupt nicht so schlimm ist. Und dann kannst du dich auch langsam hocharbeiten.
Genau. Mhm. Ja, denke ich auch. Das probiere ich auf jeden Fall mal aus. Das ist wirklich 'ne gute Idee.
Mhm. Ja, mach das.
<chuckles>
Und halt mich bitte auf dem Laufenden, ob du deine 100 € zurückbekommst oder nicht. Hoffentlich kriegst du es natürlich zurück.
Okay, mache i <giggles> Ja, vielen Dank, dann
Ja, gerne doch. Bis dann, tschau.
Bis dann. Tsch tschau.